Ciao, guarda oggi volevo parlarti di una cosa, ecco a proposito dei social, tu cos'è che magari condividi o cosa non condividi su queste piattaforme?
Sì. Allora, diciamo che, uhm, inizialmente quando li avevo scaricati, ovvero verso i 15, 16 anni, uhm, condividevo veramente di tutto. Uhm, m magari anche dalla mattina alla sera trovavo un qualcosa che condividevo, anche delle sciocchezze, no? Ehm, principalmente anche tutto quello che facevo, ovvero mi ritrovavo per esempio a cucinare o con gli amici, ehm, p pure magari nello sport condi condividevo proprio 24 ore su 24 tutto, ehm, quello che facevo durante la giornata. Uhm, <chuckles> mentre ultimamente, ehm, vabbè crescendo ovviamente, mi sono ritrovata a ridurre quello le quantità diciamo, dei contenuti che che metto sui social, no? Ehm
Certo. Mh-mh. Ma dai. No, assolutamente.
Cioè che ovvero che, mhmm, per esempio ad oggi non m non posto più, uhm, niente di personale. Uhm, cioè per esempio, ehm, quando vado a fare dei viaggi, uhm, preferisco vivermeli e poi magari può stare una qualche foto, qualche video, uhm, di ciò che ho visitato.
Post. <chuckles>
Uhm, ehm, diciamo tendo a pubblicare anche, per esempio, qualche foto, ehm, mia personale o co' qualche amico, con la famiglia, uhm, queste cose mi piacciono però sempre nei limiti.
Ho capito, ho capito. Ho questa in realtà credo sia un'esperienza abbastanza comune, soprattutto per quello di cui parlavi, no, sul periodo un po' più infantile dove si posta veramente qualsiasi cosa. Però secondo te, appunto, mhmm, diciamo facendo uno sguardo dando uno sguardo al passato, questo tuo desiderio, questa tua volontà, no, di postare qualsiasi cosa a qualsiasi momento, era dovuto semplicemente, ehm, dal tuo non pensare magari alla gravità di postare qualsiasi cosa che fai o magari era più per, non so, farti vedere da amici, followers, eccetera, eccetera.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Allora diciamo che, ehm, magari come hai detto anche te, essendo bambini prima avevi un poco la inconsapevolezza, no, che, mhmm, magari volevi postare un po' di tutto anche per farti vedere. Uhm, però diciamo che avevo anche, mhmm, un'influenza, mettiamola così, tra virgolette, "un po' negativa", ovvero che avevo delle amicizie che, uhm, mi dicevano che se non postavo un qualcosa, ehm, era come se uscivi un po' da quella cerchia d'amici, no, perché è co è come se non eri, oddio, nessuno, mettiamola così, ecco. Ehm, sì
Sì sì. Ah. Okay, quindi i follower giocavano ecco, un ruolo nella te bambina, cioè per te erano importanti?
N neanche tante followers, ma come gli amici e più che altro tendevo a seguire i loro consigli, no, magari mi dicevano, uhm, posta una foto tua, non so magari metti quello che fai durante la giornata. Ehm, magari pot a me poteva anche non andare bene però, uhm, essendo bambina, ehm, e perseguire, mhmm, diciamo loro, io postavo lo stesso, no?
Mh-mh. Ho capito, ho capito. Beh è una situazione abbastanza, forse dura ecco, se ci mettiamo nei panni in realtà della te di adesso che ripensa al passato. Magari, come dicevi, la te bambina non si rendeva ancora conto, ecco, della gravità no, di ciò che stava facendo comunque per se stessa ecco. Poi chiaramente si spera quelle foto non sono andate da nessuna parte vi siete divertiti. Però comunque seguire la massa, ecco, non è mai bello. E, non so, il l'account o gli account ecco, che possedevi da bambina su un po' tutti i social, sono gli stessi che gestisci adesso? Magari hai cancellato post, cose. <chuckles>
<chuckles> Sì. Sì esatto. <chuckles> Sì. Mh-mh. Sì. Allora inizialmente ho avevo tanti account, ovvero sui 3, uhm, e qua mhmm, 4 account. Uhm, <chuckles> questi principalmente li ho cancellati, uhm, però quello principale è quello vecchio che usavo. Ehm, diciamo che lì avevo veramente tante foto, uhm, che poi ho cancellato, ehm, oppure alcune le ho le ho archiviate. Ehm, quindi diciamo che adesso si trovano solamente le foto un po' più recenti, ecco. Ehm <chuckles>
Ah. <chuckles> Okay. Beh, <chuckles> è un bene diciamo.
Sì, sì. Oppure per esempio su Facebook, mhmm, è diciamo un social che non utilizzo più s mhmm, tanto.
Mh-mh.
Però lì, ehm, sono rimaste delle foto abbastanza vecchie che spero nessuno trovi. Non le ho cancellate. <chuckles>
<chuckles> Come mai non non l'hai fatto?
Ehm, comunque è sempre, mhmm, diciamo per tenere un ricordo, no, ehm, non, uhm, volendole, mhmm, come ti posso dire, tenerle sul telefono o sul computer, uhm, comunque rimangono su quell'account, che tanto non uso più, non posto, quindi, ehm, è come se mi rimane un ricordo. Non non so se magari è una cosa condivisa ecco.
Certo. Mh-mh. No, no assolutamente. Mh-mh, sono scelte. Infatti guarda ti volevo proprio chiedere ecco, ehm, a seguito di ciò che mi hai detto prima, se appunto, ehm, ti fossi no mai pentita di una di queste foto che, magari appunto, riscovando questi account, proprio pulendoli, dato che alcuni li li tieni ancora adesso, ehm, hai notato e hai detto: "Ma come facevo" ecco "a postare a pubblicare queste cose? Nessuno mi diceva nulla?" Ecco ti è ti è mai successo?
<chuckles> <chuckles> Sì. Guarda tantissime volte e alcune volte tendo ancora a cancellare determinate foto, in cui ero stata t taggata da bambina. Ehm, solamente che, ehm, non so se mai ti è cap ti è capitato ma ci sono alcuni amici no che magari per prenderti in giro ma, scherzando ovviamente, uhm, ti ricommentano quelle foto e magari tu uhm, ti ricompare sulla pagina. Guarda <chuckles> da quelle tendo proprio a cancellarmi, ma non perché, uhm, io voglio eliminare il ricordo, no, però, mhmm, quando non diciamo non ti piaci o magari non vuoi ricordare quel deter determinate persone con cui stavi, io per esempio tendo a cancellarle. È un po' triste però, vabbè non fa niente. Uhm
Sì, sì, eh. Ovvio. Mh-mh. Beh, sotto questo punto di vista però ha senso. Come dicevi prima, ci sono ricordi che vuoi mantenere, se si parla della te bambina, eccetera, eccetera. Mentre appunto, ci sono situazioni negative, persone che magari guardando quelle foto ti portano a brutti periodi della tua vita o brutte situazioni; forse è la cosa migliore ecco liberarsene, proprio per non intasare la testa, ecco, di pensieri negativi a caso passando sui social. E, beh, tornando ecco al tuo presente, allora alla te di adesso, ehm, mi hai detto, mhmm, fai un po' scegli tu, ecco, quando postare, quando non farlo a seconda delle situazioni, della tua calma interiore, ecco, eccetera. Ehm, ci sono proprio cose che eviti totalmente, magari anche rispetto al passato di condividere, per qualsiasi tipo di motivo, ecco?
Sì. <chuckles> Sì. <chuckles> Sì. <chuckles> Sì. Allora per esempio adesso non non posto più la mia giornata, uhm e mhmm, e diciamo che posto anche raramente, ovvero mi capita spesso di, ehm, repostare una foto anche dopo 5 mesi, uhm, ma solamente perché non sono più attaccata, diciamo, al mostrare la mia vita, ecco. Non so se mhmm, se magari condividi la cosa. Ehm, diciamo che tendo a condividere principalmente i miei cani. Cioè è proprio una cosa una mia passione che, uhm, mi piace pe loro mi piace da far vedere ecco, no, magari c'è qualche appassionato di cani con cui condivido la mia passione e principalmente posto di loro. Altrimenti ovviamente posto più con, mhmm, i miei amici, ma sempre in modo, ehm, un po' limitato, ma solamente perché non non mi piace più farlo come prima. È un'abitudine che ho cambiato ecco.
Mh-mh. No, ha senso. <chuckles> Certo. Certo. E per quanto riguarda, che mi hai menzionato in precedenza, no, foto o post della tua persona, eccetera, anche quelli sono stati limitati per scelte simili?
Sì. Ehm, quello dipende un po' dai periodi. Mhmm, ovvero <chuckles> quello quando me sento un po' più carina, posto un po' più spesso quando magari, ehm, mi sento leggermente un po', mhmm, moscia un po' così, giù di morale, posto, mhmm, ehm, poco. Però, mhmm, ovviamente non cioè non tendo a espormi tutti i giorni. Questa è una cosa più che non che non faccio da tantissimo tempo.
Ecco. <chuckles>
Ma non non ti posso dire il perché, però, forse no cambiando capisci, non so, altre cose non non so spiegartelo.
Mh, assolutamente. No, no ma capisco perfettamente. Poi credo che alla fine di questi tempi sia raro ecco magari, mhmm, vedere persone che postano loro stesse, a meno che non siano influencer o persone famose ogni singolo giorno della propria vita, io sono una tra quelle. Anzi sono più come te che posto ogni 5 mesi quindi capisco perfettamente ecco. E quindi adesso presumo che abbiamo parlato principalmente di Instagram, come social, se si parla di storie, foto, eccetera. Invece, ehm, diciamo cambiando magari piattaforme, ne hai mai, ecco, installate alcune come TikTok, dicevi Facebook, eccetera, dove invece postavi altri tipi di contenuti o magari eri più attiva rispetto ad altre?
Sì questo sì. <chuckles> Sì. Mh-mh. Allora attiva, attiva no. Per esempio su ti ho scaricato TikTok e, uhm, avevo iniziato a fare i balletti, quelli che andavano di moda, oppure che vanno di moda adesso, ehm
E li postavi? <chuckles>
Eh, allora alcuni sono ancora nelle mie bozze, meno male, mentre <chuckles> mentre alcuni li ho postati. Però, uhm, li ho cancellati subito dopo. Quindi non ti so uhm
<chuckles> <chuckles> Okay. Ma adesso o in passato?
Eh inizialmente in passato. Ehm, per esempio, mhmm, 1 o 2 anni fa è successo che li av li avevo iniziati a postare. Poi, ehm, questo account non l'avevo più utilizzato. Ehm, te pensa che l'ho ripescato un paio di mesi fa e s ho sono andata a rivedere questi mhmm, questi video e ho detto: "Ma chi me l'ha mai fatto fare? Non lo so." E quindi
Mh-mh. Ah. <laughs> Ma erano stati, come dire, visionati da altri utenti, c'avevano visualizzazioni o cose, o eri riuscita comunque a mitigare la cosa, nel senso che non molte persone li avevano visti?
Ma guarda meno male, mi era venuto in mente la cosa di mettere l'account privato. Guarda questo questo è un po' su tutti gli a ehm, su tutti i mhmm, i social l'ho f ehm, l'ho fatto quindi meno male non l'hanno visto in tante persone, perché, ehm, diciamo che eh vabbè avendo appunto l'account privato sai a chi dare, uhm, il segui no, quindi erano più gli amici ristretti. Uhm, però una volta mi sembra che mi era capitato di pubblicare questi video su Instagram, però nelle storie.
Ah, okay. Mh-mh. Certo. Sulle storie o come p ah, okay.
Nelle storie, meno male anche questa quindi uhm, quindi diciamo ecco questo non
No ho capito, ho capito. E a proposito, mi è venuto in mente adesso, sei più come dire una ragazza da, ehm, appunto account privato okay, con che diciamo ha tanti follower o preferisci averne pochi ma buoni? Cioè nel senso, non so se mi son spiegata?
Giusto così. Sì. Mh-mh. Sì. Eh, allora guarda, uhm, ho una ehm, cioè una buona somma di followers, solamente che, uhm, mi piace sceglierli, non so se mi sono spiegata. Ovvero che quando mi arriva la richiesta, ehm, vedo chi è e magari lo accetto. Ecco, però tendo magari a ad accettare più conoscenti, amici, rispetto a degli estranei.
Mh-mh. Sì sì. Sì, sì. Ma a proprio a quello mi riferivo, perché pensando no, al dilemma al p alla problematica di quando hai postato, ehm, quei video su sulle story mi son detta: "Ma, ehm, tra i suoi followers ci sono solo magari persone che davvero conosce, a prescindere dal numero, oppure, appunto, riescono ad entrare, ecco, anche persone che non conosce, ma che comunque magari ti ispirano fiducia, non sono il primo, come dire, scappato di casa che ti si presenta davanti.
Sì. <chuckles> Sì. Allora te pensa, mhmm, come ti ho detto anche prima, no, avevo questo account vecchio di Instagram che, ehm, uso tuttora e, mhmm, su questo account ho, appunto, gente che però non conoscevo. Quindi l'ho mantenuti questi ehm, questi followers.
Sì. Certo.
Quindi alcune volte, quando magari posto una storia e, uhm, magari quest una persona mi risponde faccio: "Ma chi è questa persona?" Cioè ovvero "Quando l'ho accettata?" Quindi, mhmm, alcune volte posso postare anche qualcosa di stupido no, e magari in quel momento, ehm, magari mi arriva la risposta di un'altra persona, ehm, che non conosco e magari lì un po' mi imbarazzo, ma perché sono fatta io così ecco. Ehm, mentre sì.
<chuckles> <chuckles> Beh, ma è proprio perché non ti conosce ecco che non sa che fai queste cose, proprio per riderci su magari.
Sì. Mentre ultimamente tendo ad accettare più persone che che conosco. Quindi pure questa cosa è cambiata ovvero che prima ero un po' più, uhm, anche espansiva nel ehm non so p nell'accettare la gente, mentre adesso sto più nel mio, ecco.
Ho capito, ho capito. E guarda, mi è venuta in mente una domanda, ecco, tornando un attimo al passato avanti e indietro. Ehm, mi stavo chiedendo se magari tu pensassi che, ehm, ripensando no a tutte le cose che faceva la te bambina con i social, le storie eccetera se magari, mhmm, credi che, uhm, i tuoi genitori comunque, ehm, qualcuno che si curava di te, avrebbe dovuto magari limitare, no, il tuo utilizzo, magari controllare di più quello che postavi? Oppure credi che abbiano fatto un buon lavoro e che i in effetti non hai fatto ecco, nulla di troppo grave.
Sì. Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> No, ma alla fine guarda, ehm, diciamo che sono stata sempre un po' controllata su que ehm, su come usavo i social, quindi avevo i miei genitori dietro. Però, mhmm, alla fine non è che ho mai postato uhm, no mo mai postato cose strane ecco, sempre nel nel giusto. Ehm, quindi penso che come li ho usati è giusto, ovvero come li usa 'na bambina, ehm, co sì esatto, quindi non è nean non mi pento neanche di quello che ho postato alla fine, se se vai a vedere, ecco.
Ovvio. <chuckles> <chuckles> Alle prime armi! <chuckles> <chuckles> Perfetto, guarda è stata una conversazione molto piacevole e sono felice di aver parlato con te. A presto!
Grazie mille.